Eee, nggak dong, itu belum kalau untuk ma eee, apa nyetrika nggak akan bisa dia. Pasti kalau nyetrika aku sih tetep ya, Kak, ya. Paling si anak itu nanti, eee, apa namanya eee, lipat baju itu pun juga masih belajar kok, Kak, masih tahap belajar jadi masih ditemenin kayak gitu misalnya, dia ngelipet baju dia sendiri kayak gitu, bukan lipet baju yang ya, Kak, ya, lipet dia aja sendiri, heeh, baru nanti yang di jadi dipisah nih, Kak. Misalnya punya aku sendiri punya dia sama adiknya dia yang lipet gitu jadi, eee, biar apa, kalau kalau berdua kalau, yang besar kan mungkin agak susah ya, jadi aku pisah dulu, jadi dia yang tanggung jawab punya dia, kayak gitu.
Oke. Oh. Iya. Oh iya iya, baju dia sendiri dulu ya. Mhm. Mmm, oke, terus kalau yang paling kecil itu dia juga udah belajar juga buat melipat baju sendiri atau mungkin masih belum gitu?
Kalau yang kecil itu tergantung kadang mood-nya ya, namanya anak kecil ya. Kalau mau mau ya udahlah dia mau mau, eee, ngelipat kayak misalnya tapi dia kan ini ya, Kak, orangnya iri-an sama kakaknya, gitu. Iri-annya iya, iri-an itu gini, Kak, kalau ke eee, kakaknya ngelipat dia juga i harus ikut ngelipat, misal ya. Terus bagusnya di situ iri-annya di situ, Kak. Terus kalau, eee, apa kakaknya lagi ini mau apa belajar masak misalnya metik-metik kangkung atau metik-metik apa, eee, ngelupas apa ya bawang merah bawang putih gitu kan, eee, dia juga mau tuh, Kak, jadi ya udah. Eee, e jadi apa yang dilakukan kakak dia harus ngelakuin. Nah itu, anakku yang terakhir itu, mau apapun. Jadi memang, eee, masih ketergantungan banget sama kakaknya. Jadi apa yang dilakukan kakak gitu tuh, dia lebih suka kalau, eee, ikut juga dalam terlibat dalam kegiatan itu gitu, enaknya di situ. Kak
Oh, iri-an. Oh. Iya. Oh, ngikut ya. Oh, iya iya, berarti bagus sih berarti kan anaknya ini dia bisa merasa iri dalam hal yang baik gitu kan ya. Jadi kalau kakaknya ngelakuin hal yang bagus bakal ngikut gitu. <laughs>
Iya, kalau yang baik itu, Kak. <laughs> Kalau yang baik itu, tapi banyak juga yang, <chuckles> eee, apa namanya banyak juga yang enggak apa ya eee, ya namanya anak-anak ya, eee, ada ya kalau yang baik ya udahlah kita nggak apa-apa namanya yang baik tapi ada beberapa yang misalnya nih, eee, kakaknya dapet, eee, hadiah ketika dia rajin membersihkan, padahal dia enggak membersihkan nih adiknya iri, loh kakak dapet hadiah kok aku enggak? Paling bilang kayak gitu padahal dia ya eee, jadikan Enggak, biasanya iya. Biasa biasanya minta tapi enggak kita kasih, biasanya nanti ada syaratnya dulu, kayak gitu. Kayak gitu, Kak.
Mhm. Oke. Wah, akhirnya minta juga hadiahnya? Oh enggak. <laughs> Oh. <laughs> Oh, oke oke. Wah, itu keren sih ya kalau anak-anaknya itu masih bisa nurut gitu kan ya ngelakuin hal-hal seperti itu. Nah tapi berarti, eee, ada gak sih momen di mana mungkin, Kakak, udah bagi tugas nih ya ke anak-anaknya, Kakak, tapi mereka malah enggak nurut gitu, pernah nggak?
Mmm, bener.